Ah. siguro, hmm, magpahi ah, pahinga. Ah, siyempre kung ano, kung mayro'n tayong kailangan baguhin sa routine natin ano, ah, 'di wala namang problema puwede naman natin baguhin yung kung san tayo mas, makakaano, eh.
Tama, oo kung saan mas komportable 'di ba? Oo.
Oo, kung saan mas komportable at saka kung saan tayo mababawasan masyadong ano 'no, hindi tayo masyadong ano sa stress sa pagod yan na kung pagod man tayo, yun nga ah, yung bang gawain natin na makakagawa tayo ng hindi tayo masyadong mawawala yung pagod natin.
Tama. Ayun nga, oo. Ako naman ano, eh, parang ayan, ah, ako rin minsan talaga, ah, binabago ko yung routine ko kunyari ito pagkatapos ng, ah, trabaho parang iba na parang bago yung gagawin ko ngayong araw. Tapos sa kinabukasan parang may isipin akong bagong gawin. Para, ay alam mo yun, ah, hindi paulit-ulit kasi parang pag nasanay na siguro yung katawan natin ta's parang kakaiba yung pagkapagod natin sa trabaho parang minsan wala ng nagiging epekto yung <sniffs> parang para sa 'tin, ah, pahinga natin, eh, di ba? Ayun kaya minsan ayan nagba-basketball pagkatapos.
Hmm. Hmm. Oo, yung bagong oo. Sabagay, oo. Mm. Oo. Ayan basketball, yan nakakatulong din yan pagka sa sobrang alam mo ng nakakaano ka lang, nandoon ka lang sa ano 'no. Ah, sa bahay puwede magpahinga siyempre. Kailangan mo rin lumabas 'di ba, mag makakita ng ayan na tao, ayan mga kaibigan mo, oo yan, isa pa yan makakatulong yan. Oo.
Yeah. Oo ayan, okey. O makita ng ibang tao.

Oo, hindi tulad dati na parang al alam mo yun parang simple lang rin ng buhay ganoon. Parang yung isang araw parang ganoon. Kasi hindi naman masyado mabilis maano, eh, parang, ah, dati medyo mabagal yung oras natin, eh. Kasi wala ganoong teknolohiya 'di ba? Yung bagay, matagal natin bago matapos, ganon. Eh, ngayon parang 10 minuto parang kaya mo na tapusin yung isang trabaho mo, pag ay yun wala talagang ano 'di ba depends sa trabaho mo. Parang yun, kaya siguro na bu-burnout kasi marami tayong nagagawa, yun parang hindi kinakaya ng ano natin utak. <scoffs>
Mm, oo. Oo. Mhm. Oo, yan. Mhm. Mm. <chuckles> Oo. Oo. Tama, tama. Eh, yun nga, sa ngayon nga puro technology. Ah, hindi mo na rin ma-isip na ano kapag umuwi ka ng ano bahay pagod ka, medyo ayan lang cellphone mo, eh, maraming maraming paraan, eh. Maglaro ka lang ng games, eh, Mobile Legends, ah, ayun mawawala na rin yung pagod mo, eh.
Tama, oo. Minsan nga nakakatulugan ko pa minsan yung, ah, nag, ah, ba browse browse ako diyan sa telepono. Tapos ano, ah, ano na, nakatulog na pala ako ayan ayan, ah, pagka-gising ko ano na pala, wala ng baterya iyong telepono, oo. <chuckles>
Yung mga sa newsfeed, eh, 'no. <laughs> Oo.
Ayun, oo. Sige at, ah, medyo nag, ah, enjoy ako talaga dito sa usapan natin, kasi ayan medyo ah, pagod rin talaga sa trabaho nung nakaraan Salamat, salamat.
Ah, ayun. Oo, ah hmm. Mm. O sige salamat din sa iyo at may kahit paano may nai-share ka.